Mhm, ja genau, wie dann manchmal so bauen die sich dann da aus irgendwelchen Lumpen 'n Ball und spielen damit und ja.
Ja, richtig. Ja, ja, ganz genau. Die sind so kreativ, ne? Ähm, also, ich meine, das sehe ich bei meiner Tochter auch, weil also bei uns zu Hause gibt's zum Beispiel kein Fernsehen, äh, für die Kinder keine Social Media, nichts, ähm, und also, diese Kreativität, ne, meine Tochter manchmal auch die stänkert dann rum, weil ihr langweilig ist, ne, aber dann dreht sie sich paarmal, stänkert rum, stänkert rum, ja und dann s sieht man, wie so 'n Blitz in ihr aufgeht, dann weiß ich nicht, holt sie sich 2 Sachen aus dem Schrank und dann spielt die damit, irgendwelche so coolen Sachen. Da kann man sich nur hinsetzen und zugucken, weil man sich denkt: „Oh, in welcher Welt lebt sie denn grade“, ne? Ähm, das ist so cool und
Ja. Schon cool. Ja, total. Ich finde auch so, Social Media und dieses ganze Fernsehen, das, ähm, nimmt, äh, diese ganze Fantasie und so von den Kindern, das ja.
Ja, genau, ja, Fantasie, Kreativität, ne? Oder auch einfach mal die Tatsache, dass man mit Langeweile umgehen kann. Also, ich meine ja, genau, mhm. Langeweile kommt immer mal auf, ne? Und, äh, da muss man nicht immer so fremd stimuliert werden. Mhm. Mhm.
Mhm. Genau, mit sich selber sich m beschäftigen muss und ja. Ja, genau. Ja, ich finde dann sind ja auch die ganz einfachen Sachen sind ja auch schon gar nicht mehr cool, Sandmännchen oder so was, das ist ja schon da ist nicht mehr genug Action, da müssen ja, äh, die gehö gucken sich ja anscheinend jetzt nur noch solche richtig grellen, krassen, äh, Comics und so an, die Kinder, das ist schon echt Reizüberflutung für mich, wenn ich das gucke. Und da denke ich mir, das kann doch nicht gut sein für so 'n kleines Kind.
<chuckles> Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, mhm. Ja. Ja, ich glaube, es gibt doch tatsächlich so Studien ich meine, bei Studien muss man immer aufpassen, ne, wer die so finanziert hat und so, was die Quellen da sind, aber, ähm, es ist so ganz interessant, dass sie ja sagen, dass diese modernen oder diese ganzen Sendungen, die die Kinder jetzt schauen, dass das für dieses kindliche Gehirn gar nicht gemacht ist, weil das die ganze Haptik verändert, ne, weil das so viel laute Musik, so viele verschiedene Geräusche sind, so grelle Farben und die Bilder, die ändern sich so schnell, dass das Gehirn des Kindes überhaupt nicht hinterherkommt, ne?
Ja. Ja. Genau.